Oke, sejujurnya memang ada banget ya. Jelas berbeda sih antara memasak karena runi rutinitas harian ya, masak harian sama masak ketika ini memang pas lagi emosi-emosinya kayak gitu. Nah perbedaan utamanya jelas pada suasana hati itu ya yang pertama, karena memang, eee, suasana hatinya kan pasti beda tuh pas ketika masak harian atau pas, eee, masak karena memang pas lagi ada masalah, itu yang pertama, heeh. Yang ke-2 itu pada proses memasaknya nih Kak, nah ketika mungkin pas, eee, masak harian kayak gitu, itu semuanya itu sudah ter-prepare, istilahnya itu aku kan tipe orang itu yang sudah, eee, termasuk food preparation-nya itu baik ya, istilahnya di kulkas itu sudah aku sediakan untuk seminggu, hari Senin apa, Selasa apa, kayak gitu ya. Jadi emang udah tertata, aku udah tahu nih mau masak apa hari ini, bahannya juga sudah ada, sudah siap tinggal eksekusi aja, tu itu yang masak harian. Sedangkan masak ketika, eee, apa namanya, emosi ini, itu kan tidak, apa ya, apalagi timing-nya itu kan belum tentu pas waktu pagi hari jam-jam memasak kayak gitu kan, enggak. Heeh, bisa jadi pas mungkin, eee, pulang kerja kayak gitu ya capek, m malam-malam gitu, tiba-tiba memasak kayak gitu atau mungkin pas nggak bisa tidur ya karena mungkin stress, itu tengah malam pun jadi gitu memasak <scoffs> dengan bahan yang ada di kulkas, jadi ya kayak gitu sih Kak jelas beda banget.
Heeh. Heeh. Iya. Oke. Pastinya. Oke. Heeh. Iya iya, heeh. Iya, betul. Oke. Iya. Betul betul sekali. Mhm. Iya, betul betul. Baik. Heeh, oke. Jadi mungkin, eee, salah satu yang saya tangkap di sini perbedaan mendasarnya mungkin di timing gitu kan, eee, kalau masak yang rutinitas itu udah ada bayangan gitu kan jauh-jauh hari, jauh-jauh waktu. Kalau untuk, eee, ketenangan yah kapan aja butuh gitu kan kapan kita butuh ya kita masak, oke baik. Nah, eee, pernah nggak Mbak ng ketika, eee, menggunakan aktivitas masak-memasak ini untuk, eee, ketenangan, untuk meredakan diri, meredakan emosi, eee, pernah nggak gagal gitu dalam, eee, aktivitasnya? Mungkin nggak sesuai ekspektasi yang kita masak, pernah nggak, Mbak?
Mhm. Bener. <laughs> Mhm. Mhm. Mhm.

Oke. Kalau dari aku pribadi nih, Kak, ya? <smacks lips> Oke, kali dari pengalaman aku pribadi itu sebenarnya yang kalau dari makanan nih, makanan yang memang bisa istilahnya sedikit meredam ya sedikit meredam emosi aku itu memang kayak makanan-makanan dingin dan manis, Kak. Makanan makanan dingin dan manis itu kayaknya ngaruh banget, mhm.
Iya? Iya. Makanan dingin yang manis. Iya? Oke, oke.
Ngaruh banget gitu loh, Kak, maksudnya ke, apa namanya, emosi aku yang pas lagi enggak stabil gitu ya. Eee, istilahnya kalau makanan nih, tapi bukan berarti aku bisa buat sendiri, kayak gitu. Tapi kalau untuk masalah memasak kayak gitu itu beda, Kak. Kalau memasak itu hanya prosesnya aja kan, proses untuk meluapkan emosi. Sedangkan tadi kan jenis ma makanan kayak gitu ya, yang bisa meredam gitu.
Oke. <chuckles> Heeh. Heeh. E iya iya iya. Oke, jadi, eee, kalau untuk, eee, makanannya sendiri Mbak merasa bahwa makanan yang manis dan makanan, eee, dingin atau minuman dingin gitu lebih efektif gitu kan. Eee, tapi, eee, secara umum aktivitasnya sendiri yang, eee, bikin, eee, Mbak lebih tenang gitu kan. Baik, eee, apakah ada satu pelajaran penting yang, Mbak, dapat gitu dari ketenangan di dapur yang kemudian mungkin, Mbak, coba terapkan ke, eee, masalah atau situasi berat di luar dapur gitu? Misalnya mungkin pelajaran terpentingnya adalah, eee, di dapur Mbak mungkin harus menyiapkan semua bahan sebelum mulai. Mungkin itu, eee, bisa diterapkan ke hal-hal di luar dapur. Mbak sendiri ada nggak pelajaran penting seperti itu?
Mhm. Heeh, bener. Mhm mhm. Mhm, hmm. Mmm, ada sih, Kak. Ya jelas ada gitu pelajarannya, penting banget gitu. Mungkin ketika memasak itu kan tadi untuk merilis ya, merilis emo emosi negatif kayak gitu dengan berbagai macam persiapan ya. Tapi sebenarnya itu bisa juga gitu aku, eee, aplikasikan di kegiatan yang lain kayak gitu. Istilahnya kayak menyibukkan diri dengan kegiatan yang lain, kayak gitu. Jadi bukan hanya fokus pada, eee, memasaknya kayak gitu. Mungkin ada hal-hal lain gitu yang juga s sebenarnya juga bermanfaat juga untuk bisa, eee, merilis, eee, emosi aku gitu, Kak.
Iya, heeh. Iya. Betul betul. Heeh. Heeh. Oke. Oh, baik baik, oke menarik. Nah ini singkat aja, kalau Mbak lagi masak, eee, itu untuk menenangkan diri, eee, Mbak lebih suka masakan yang ribet atau yang simpel sekali?
Mhm. Mhm. Oke, jawabannya langsung simpel. <laughs>
Oh yang simpel karena enggak mau repot lagi ya. Perasa eee, <chuckles> mungkin dikepala Mbak lagi, eee, rumit, ribet, ruwet gitu kan enggak usah diperberat lagi dengan makanan yang, eee, rumit-rumit juga gitu kan, baik. Terima kasih, Mbak, sudah berbagi pengalamannya, eee, sampai jumpa lagi Mbak, sampai jumpa lagi.
Heeh. Heeh, bener. Heeh. Ribet, mhm, bener. Oke, sama-sama sampai jum